Eh, sì, in quel caso un come come si dice? Uhm, una un sfera con la terra, rappresentata non sarebbe male da avere, per poter indicare direttamente il luogo.
Eh.
Eh, sì. <chuckles>
Non è m non è male, vabbè. P usiamo sempre la carta e la penna dai, ci proviamo E, beh, nell'area, eh, di disegniamo la mappa, andando a non sbagliare poi sulla posizione dei continenti, perché guai a sbagliare una cosa del genere, e Ecco.
Giu va bene, okay. <laughs> Disegniamo una mappa <chuckles> Eh, però è semplice sbagliare in questo caso. <chuckles>